हाँ जी हाँ जी, अच्छा अम, स्टुडेंट होने के नाते मैं सबसे पहले अपना टाइमटेबल सेट करूँगा। दिन का मेन फ़ोकस हमेशा क्लासेस और पढ़ाई में होगा। लेकिन साइड हसल के लिए मैं छोटे स्लॉट्स निकालूँगा। जैसे इवनिंग में 1-2 घंटा दे दिया या 2-3 घंटा दे दिया वीकेंड्स पे। दूसरा, मैं ऐसा साइड हसल चूज़ करूँगा जो मेरी स्टडीज़ को कॉम्प्लीमेंट करे। मतलब उसमें भी कुछ फायदा हो और और मुझे नुकसान भी ना हो। जैसे अगर मैं कोडिंग पढ़ रहा हूँ तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट में प्र अ, कोडिंग के प्रोजेक्ट लूँगा। डिजाइनिंग इंट्रेस्ट है तो फ़ोटोशॉप से छोटे डिज़ाइन करूँगा। इससे दोनों चीज़ें एक-दूसरे पर सपोर्ट करेंगी। तीसरा, मैं हमेशा छोटी शुरुआत करूँगा। मतलब एकदम से बड़ा वर्कलोड नहीं लूँगा। बल्कि पहले छोटे टॉस्क और पार्ट-टाइम फ्रीलांसिंग करूँगा फिर धीरे-धीरे स्केल करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं अपनी हेल्थ और एकेडेमिक्स को कोम्प्रोमाईज़ नहीं करूँगा। अगर कभी लगता है कि साइड हसल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो मैं पॉज ले लूँगा। क्योंकि एंड में स्टूडेंट का प्राइमरी गोल डिग्री और नॉलेज होती है।
जी। जी। हाँ, हाँ। अच्छा। बिल्कुल सही। अच्छा। जी। बिल्कुल सही। जी। जी। जी। ये बहुत सही बात कही। जी। जी। बिल्कुल सही और यहाँ पर अगर हम अपने अ, शारीरिक अगर अ, ध्यान नहीं देंगे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे, तो वो बिल्कुल सही बात है कि हम कितना ही करियर बना लेंगे अपना स्वास्थ्य ही ठीक नहीं जी बिल्कुल ये सही बात कही क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जी है तो जहान है वरना सब वीरान है। ये तो कही कहावत है काफ़ी अच्छी बड़ों की कही हुई। तो यहाँ तो मैं बहुत सहमत मैं बहुत सहमत करती हूँ आपकी इस बात से कि अपने अ, हमें पहले अपने श शरीर को भी देखना है, हमें अपनी हेल्थ को भी देखना है उसके बाद अपना करियर और काम करना है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा और उसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि अ, मतलब जैसे अगर आप करियर के लिए कुछ सोचते हैं तो आपके घरवालों की क्या राय होती है यहाँ पर?
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हेल्थ हमेशा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। घर वालों की आपको राय तो यही हो रहती है कि मतलब वो भी अपनी फैमिली सपोर्ट देती है। मतलब हमेशा चाहती है कि हम सेफ और स्टेबल करियर पाथ चूज़ करें। अ, जहाँ रिस्क कम हो और सिक्योरिटी ज़्यादा हो, पेरेंट्स का तो यही मानना है। उनका एक्सपीरियंस हाँ जी।
बिल्कुल। बिल्कुल, माँ-बाप होने के तौर पर वो यही कहेंगे। सही बात है। जी, जी, जी, जी, आप कहें कहें।
वो हमें एक्सपीरियंस एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देते हैं, जो कभी-कभी हमारी एक्साइटमेंट या अ, इम्पल्स को बैलेंस करने में मदद कर देता है।
जी, जी।
हाँ जी।
ये बहुत सही बात कही आपने और आपके घर में और भी कोई है? जो आपके साथ करियर बनाने की शुरुआत कर रहे हैं या क कोई आगे कर चुके हैं जिन्हें आप देखकर प्रभावित हुए हों। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?